Allora, secondo me, ehm, a volte diciamo, ci si focalizza un po' per, uhm, diciamo giustificare dei comportamenti, perché magari in quel momento non abbiamo voglia o non ci sentiamo pronti, non a non non ci si sente, ehm, diciamo invogliati a partire e quindi magari si tende a pensare questa cosa per dire: "Vabbè, tanto io lavoro meglio sotto pressione, quindi aspetto, rimando fin quando non sento la pressione" e poi alla fine quando si arriva agli sgoccioli, si rischia di ritrovarsi sempre negli stessi comportamenti e dire: "No, vabbè, dai lo rimando". Quindi magari se se si comba esa
Mh-mh. Mh. No, ha se so. Perché dico la varità, il la ti dico ti dico la verità, dalle, mhmm, dalle superiori successe questa cosa che dando, cioè ti praticamente andand andando a un'interrogazione presi 8 e la preparai in 2 ore e poi da lì ho iniziato a fare così, quindi ha molto senso quello che hai detto, ti dico la verità.
Mh-mh. Poi sai, diciamo che anche tra le superiori e l'università, ehm, cambia <chuckles> un abisso praticamente, quindi, ehm, sicuramente anche il carico di studio che, ehm, si aveva prima alle superiori, uhm, è probabile che tu riuscissi bene a gestirlo anche sotto pressione, perché magari, ehm, comunque sentivi le spiegazioni, eri più, uhm, comunque, mhmm, magari più predisposta, c'era c'erano meno cose da preparare. Ehm, all'università comunque secondo me entra in gioco anche un po' il senso di responsabilità di non avere magari oltre all'esame una data ben stabilita, quindi d doversi gestire molto il carico di studio da sola, anche il fatto di poter rimandare, cosa che alle superiori non si poteva fare, è un un carico emotivo aggiunto, quindi anche il fatto certo.
Sì. Sì. No, no, ha senso, ha senso. Perché io poi mi mi pongo gli obiettivi da sola e e non li rispetto, e poi lì è sempre un rimandare, quindi ha senso. Invece magari alle superiori, mhmm, studiavo con la pressione addosso però avevo una scadenza perché c'era qualcuno che mi controllava. Sì.
Esatto. Certo. Esattamente. Quindi magari provare, poi magari no, ehm, magari invece lavori veramente meglio sotto pressione. Però, uhm, magari per una volta o per 1 o 2 esami, provare effettivamente a, non ti dico studiare volta per volta perché per av potrebbe essere insostenibile come cosa, però magari non so, sistemarsi bene gli appunti, cercare di seguire bene le lezioni, quindi cercare di togliersi più cose possibili da fare a casa, quindi arrivare già magari, ehm, con gli appunti, ehm, già finiti e sistemati, ehm, prima di dover iniziare, quindi delle 2, 3 settimane che ti occorrono per studiare effettivamente, ma avendo già dovendo dedicarsi solo a quello, quindi le ultime 2, 3 settimane dedicarsi solamente a ripetere e a studiare e arrivare già
Mh-mh. Òh, okay. Cioè, quindi praticamente la cosa logistica, giusto? Cioè nel senso, il logistico farlo prima dell'inizio dello studio effettivo.
Esatto.